Das wa <laughs> Ja.
Ist ja Mhm, mhm. Ja, das war, äh <clicks tongue> Ja, du hast ja noch 2 Monate Zeit, kannst dir was Neues suchen, ist ja kein Problem. Wo ich dann nur gesagt hab: „Mhm.“ <laughs>
Ok Ach so ach so, er hat er hat dich einfach aus der Wohnung geschmissen, so. Ah, okay, na, okay, das ändert natürlich alles. Ich ich dachte jetzt zuerst, ähm, er hatte dir die Kündigung ge Ah, okay, natürlich, okay, <chuckles> dann dann alles gut. Dann ist natürlich deine deine Wut ist natürlich dann ziemlich ziemlich berechtigt, ne? Wenn du da einfach aus deiner Wohnung aus auf einmal rausgeschmissen wirst, obwohl du da ganze Zeit Feedback anfragst und so. Das ist absolut verständlich, ja.
Ja. Ja, ne, ne, er er hat mir meinen Untermietvertrag gekündigt. Hm, ja, okay, Entschuldigung, hätte ich besser ausdrücken können. Ja, das ist bizarr, wa? <laughs> Ja. Richtig, richtig. Aber manche und seine Antwort war halt: „Ja, ist doch kein Problem, hast ja 2 Monate Zeit, dir was Neues zu suchen.“ Was nicht das Problem war, aber <laughs>
Oh Gott, okay, äh un Wie wie Okay, du kriegst da diese Antwort gerade, ihr habt ja nur geschrieben, ne? Also nicht gesprochen, so. Wie war deine Reaktion? Wie war deine Reaktion dann auf diese diese Message?
Mhm. Ne, in dem Fall war dies dieses Gespräch über Telefon, ja. <chuckles> Im Sinne von: „Würdest du mir bitte erklären, warum du diese Entscheidung getroffen hast?“ Also, ich habe mich dann noch also meine erste Message war tatsächlich das Nebelniek-Meme. <whoops> Ich weiß nicht, ob man es kennt, aber ja. Das hat sich aber dann halt relativ höflich doch noch nachgefragt: „Können wir, könntest du mir wenigstens sagen, warum?“ Und, äh, das Gesprächnachricht erinnere ich nicht mehr an die Details, muss ich dazu sagen. Aber ich weiß nur, dass es relativ vage war. Äh, was hat er sich gesagt? Er hat mir nichts Konkretes genannt und ich
Mhm. Okay. Ja. Ach so, er hat sich dann versucht, so 'n bisschen rauszureden oder was? Ah, okay, mhm.
Ja, so ein bisschen um den heißen Brei von wegen: „Ja, ich ich fühle das einfach nicht, ich ich mag das einfach nicht so und es gefällt mir nicht.“ Ist so, ne? Das war so okay, ist das für dich Grund genug, um herauszuschmeißen? Meine ich so: „Hey, ja, hey, natürlich, wo ist das Problem? Du kannst dir ja was Neues suchen.“ Wo ich auch so denke: „Ich glaube, es hackt <laughs> aber okay.“
Mhm. <laughs> Ja, na klar, ne, ohne ohne Vorwarnung jemanden rauszuschmeiß äh, rauszuschmeißen, ist natürlich total unfair, darüber brauchen wir gar nicht zu sprechen. Da hat dein dein dein „Freund“ in Anführungszeichen, dein Mitbewohner auf jeden Fall den Fehler gemacht. Das ist absolut verständlich, ja.
Ja. <chuckles> Mitbewohner. Ja, und dann auch seine Begründung einfach nur, ja, ich basically einfach so: „Ja, ich mir gefällt deine Ausstrahlung nicht" I guess I don't know. Er hat mir keinen Grund gegeben, hat aber au auch gemeint: „Ja, okay, ist vielleicht nicht so gut, zieh ich wieder zurück.“ Und w „Okay, danke dann, I guess.“ Ne?
Mhm. <laughs> Okay, wo woran glaubst du lag das, dass er gesagt hat: „Hm, wir wir wir verstehen uns vielleicht gar nicht so gut, so“? Seid ihr grundlegend verschiedene Typen Menschen oder, hm, würdest Nicht? Seid ihr eher gleich oder was? Okay.
Eigentlich nicht. Ich glaube tatsächlich, ich ich habe 'ne Vermutung, was sein Grund war. <chuckles> Ich glaube, er wollte einfach alleine wohnen.
Okay, sag mal

Eigentlich schon, weil wir hatten relativ, freundliche Gespräche immer
Ah, okay.
ja, also ich hätt ich hatte es 0 aufm Schirm, dass der mir dann einfach die Wohnung kündigt auf einmal. Er hatte auch keinen wirklichen Grund dafür, außer es gibt halt irgendwas, was er mir nicht erzählen wollte, aber das könnte man ja auch mindestens anmerken und nicht einfach nur ich weiß es nicht ich bizarr, bizarr.
Mhm. Na klar, ne? Ja, das ist natürlich komisch. Ihr seid natürlich beide in in in ja, ihr seid junge Erwachsene da gewesen, ne? Beide Erwachsene auf jeden Fall, ne? Ich glaub, grade da hat man auf jeden Fall, äh, ja, den intellektuellen Status, dass man auf jeden Fall seine Probleme vermitteln kann. Gerade wenn es darum geht, dass du dann halt obdachlos bist für 'ne kurze Zeit wenn er dich einfach rausschmeißt, ne? Ja, absolut verständlich.
Ja schon, ne? Ich meine, ne? E j hallo, er hat mir ja die Monate Kündigungsfrist gegeben, ja? Mhm, ja, richtig, richtig, ja. War ja kein Problem <chuckles>
Äh, die 2 Monate hattest du ja wenigstens, ne? Das das soll auch reichen. Ja. <laughs> Das klingt garantiert unfair. Auf jeden Fall dann bist du ins Studentenwohnheim gezogen?
Oh krass. Na, genau, genau.
Okay. Und das lief dann easy ab, hast du gesagt. Du musstest keine Sachen irgendwie richtig für 'n Umzug bezahlen und hast es größtenteils selber gemacht?
Ja, an sich ja. Ja richtig, weil ich, ne, ich bin Student ge gewesen und hatte kein Geld. Ne, da wü würde ich jetzt auch nicht, ich sage, ne, Umzugsunternehmen muss ich nicht bezahlen, ne? Ich habe ja die Zeit und ich habe auch nicht viel umzuziehen, ne? Ist ja nicht so, dass ich da 'nen großen Haushalt mitnehmen musste. Und das musst du dann dann auch noch dazu sagen, dass die Wohnung, die ich da bekommen hab, richtig, richtig gut war.
Mhm. Klar. Mhm. Ah, schön, okay. Tatsächlich auch in in dem Wohnheim? Okay, das ist interessant. Also, ähm, ging's dir danach auch eigentlich viel besser nach dem Umzug?
Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall, ne? Es war nämlich tatsächlich, äh, schon 'n voreingerichteter Raum zum einen, was 'n bisschen Problem war, weil davor hatte ich mein eigenes Mobiliar, was ich dann halt einfach da gelagert habe quasi. <giggles>
Ah, okay, schön. Mhm. <chuckles>
Äh, war war fü für so 3 Jahre einfach 'n Lagerraum, in dem ich gewohnt habe, aber hey, mir hat die Ambiente eigentlich ganz gut gefallen. <chuckles>
Oh Gott, okay. Ja dann, das ist ja die Hauptsache, ne? Wenn man sich da wohlfühlt, dann dann kann man das ja auf jeden Fall machen.
Ja, richtig, richtig. Ja, das war auch so 'n richtig geiler Fensterblick einfach auf so den den Wald, der da draußen gepflanzt war, auch mit Parkplatz, klar, aber <chuckles> also, Parkplatzblick, auch mit Natur drauf, ist eigentlich <chuckles> ganz nett.
Mhm. Ja, klingt doch schön, ja.
Äh, mhm, richtig und wie gesagt, ich hatte 'ne Einzelwohnung, was einfach 'n relativ großes Zimmer war mit Küche und Bad separat dazu für einfach 290 € oder so im Monat, also komplett g gestohlen.
Mhm. Warm od warm oder kalt?